で、結局のところ、僕が出した見積もりをベースにして、それをベースにお客様、担当者の方っていうのは、ちょうないせおう、要はすなんていったらいいの、整理整頓して回るわけじゃないですか。
ふん。 はい。
それがもう、結局のところ、そのお客さんにしろ、その上司にし上司の人にしろ、慣れてる人が見たら、感覚的にこれおこの数字おかしいよねって、わかっちゃうわけですよ。
うん。 ああ、そうなんです、なるほど。
うん、うん。で、結局のところ、お客さんに対して、担当の方に対してものすごく恥をかかせる寸前まで行っちゃったんですね。
ええ、な、そういうはい。
それはそうですよね。明らかに明らかに現実的じゃない数字をもとにして、社内調整なんかしたら、その人ももう赤っ恥ですよね。
確かに。
うん。で、ものすご
その一歩手前で気づいたっていう感じなんですね、担当に行くもはあ。
はい。そうですねそうですね。うん。で、ま、怒鳴られまして。ううんん、まあ、う、どうしていいかもうわからないんですよ。固まっちゃいましたね。
ああ。 <laughs> そうですね。初めての大役というか、任された大きい仕事で。
間違っちゃって。 <laughs> で、戻って先輩や上司に、これこれこうでって説明して。
まじうわ。 あ、はい。
で、ま、先輩とか一緒に謝りに行ってくれたんですけど、なかなかどうして、許してもらえなくてですね。
うわ、そうなんでええ、先輩、ん、一緒にわ、そうなんですか。それはやっぱり謝り続けて許しを得たっていう感じですか？
たい大変でした。<chuckles> うん。 そうですそうです。謝り続けて、まあ、なんとか新しい見積もりを受け取ってもらって、ま、その間にも色々あったんですよ。例えば、もう別室でってにっていうわけにもいかないんで、その場でもうこれこれこうで申し訳ありませんって言った、いっ謝るじゃないですか、僕は。
ああ。そうなんですか。 うーん。 はい。